Alors, heu, il y a beaucoup de, heu, d'aprioris, hein, sur, heu, sur les personnes qui ont beaucoup d'argent. Des fois, on les dit un un un petit peu fermées aux autres. Mais alors, si tu as si tu l'as tu as pu rencontrer cette personne dans un bar, heu, bah, elle devait être quand même assez ouverte à la discussion. Heu, comment ça s'est fait la 1re approche? Heu, vous étiez assis à côté l'un de l'autre? Ou, heu explique-moi un peu.
Mmh mh. Mouais, alors c'est vrai que c'était assez intéressant. En fait, heu, bah déjà oui, hein, effectivement, il était très ouvert, heu, d'esprit, très ouvert à à communiquer, et cetera. Et en fait, comment ça s'est passé? Alors en fait, dans le bar où on était, donc dans son bar, heu, beh, c'est un bar vraiment fait exprès pour faire des rencontres. Donc, ça s'appelle, heu, Asobi Bar exactement et Asobi c'est ouais?
Mmh, d'accord. Ouais. Alors des rencontres, c'est-à-dire? Des des des rencontres, heu, type, heu, Tinder, heu, en couple, c'est ça? Ou
Alors, oui et non, enfin c'est tu peux faire des rencontres, que ce soit amical comme, heu, voilà, heu, couple, et cetera. Enfin, il y a il y a il y a un peu de un peu des 2. Et en fait tout ça, ça dépend du bracelet que tu as. À l'entrée, on te met un bracelet, avec une certaine couleur. Et chaque couleur désigne en fait un peu, heu, ce que tu as envie, tu vois?
Ah, d'accord. Oh! Ouais. Ouais, d'accord. Si tu cherches juste, heu, un un ami ou alors si tu cherches plutôt, heu, une partenaire?
Voilà, e exactement! Et donc, du coup, bref, donc on on on va dans dans ce bar-là. Nous, on a le truc, heu, pour se faire des potes et tout. On a le bracelet pour se faire des potes. Et heu et on se met à une table de de poker. Et heu
Ah! Il y des des tables de poker en plus, dans ce bar? Mais tr c'est trop cool!
Ouais, ouais! Il y a table de poker, Switch, heu, fléchettes, bière-pong, heu, terrasse, heu, heu, très très sympa!
Oh là là! Mais c'est génial, ça! <chuckles> Pour rencontrer du monde en plus! <chuckles>
Ah ah ouais, non, c'est, incroyable! Ouais, ben, ouais, c'est ça, c'est c vraiment, ça rapproche, hein, que ce soit, heu, les fléchettes, la Switch, heu, et Mario kart, tout ça. Bref, c'est c'est pas mal quoi, tu vois? Et hem et et donc, heu, donc, on s'assoit à la table de poker, effectivement. Et heu et en fait, on commence à parler et le on voit que le le mec au fond est est très sympathique, on discute ensemble. Et heu, et au final, heu, heu, on a on a vraiment bien accroché. Et fin de soirée dans le bar, heu, et ben, on décale autre part, en fait. Avec lui.
Bah, oui! <chuckles> Ouais. D'accord! Et à ce moment-là, est-ce qu'il vous a déjà dit que c'était le propriétaire du bar, ou ou pas encore?